Hello po, good morning.
Hello, good morning din. Kamusta?
Okey lang naman ako. Ikaw, kumusta ka?
Ito ayos lang din. Oh, kamusta ba? Napatawag ka, anong meron?
Mhm. Oo, may gusto lang sana akong itanong sa'yo, okey lang ba?
Okey lang, sige.
Oo, gusto ko lang itanong kung ano yung paborito mong paraan para mag-ipon?
Hoy, magandang tanong 'yan ano, kasi sa ngayon talaga 'yan din yung isa sa mga gusto kong gawin at ginagawa ko na rin kahit paunti-unti. Ayun, ang isa sa paraan ko siguro ano, ah, kung hindi naman sobrang laki ng, ah, pangangailangan, I mean 'di ba minsan may mga goal tayo. Ako kasi nung bata ako hindi ako naturuan may mga binibigyan akong alikansya, gano'n. Pero hindi ko nasubukan talagang mag-ipon eh, na talagang iniimbak ko yung pera, eh. Pero ngayon natuto ako na minsan nga yung mga barya-barya yung tagbebente ngayon, ang ginagawa ko kada may na sinusukli sa'kin hindi ko na ibini binibili ulit, itinatabi ko. Sa katunayan ang dami ko ng naipon ngayon, may may isang bag na ako, oo. Mm, yun yung ginagawa ko kasi kahit papaano, 'di ba, parang ₱20 sabihin natin maliit pero 'pag dumami, 'di ba, madami, siyempre malaki rin naman, 'di ba, yung mga gano'ng tipo. Ikaw ba may mga paraan ka rin ba?
Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Hmm. Okey. Mm. Oo, na coins? Mm. Hmm. Hmm, talaga? Ay, ang galing. Mm. Mm. Oo. Mm. Ako, para makaipon siyempre ang unang-una kong ginagawa ay umiwas sa gastos. <chuckles> Umiwas sa ano, at saka umiwas dun sa ano, kakagastusan mo na hindi mo naman kailangan, yun, kagaya halimbawa nung 'pag ano, masyadong pag-treat sa sarili at pagsasabi mo sa sarili mo na deserve mo 'yan, deserve mo 'to, kahit na wala ka namang ginagawa. Hmm, so, ano
Mm. Totoo po, oh 'yan. <chuckles> Mm 'yan. Mm. Oo nga. Totoo 'yan, at saka yung 'pag naging ano ka, ano, yung nahilig ka sa online shopping, ano? Ano 'yan, isa pa yan, kung araw-araw may dumadating kang order. <chuckles> Mm.
Mm. 'Yan, mga ganiyan. Oo. Oo nga, ano ka, naka-close ka na nung rider kasi ang dalas niyong makita, oo, totoo 'yan. Kaya ako iniiwasan ko din minsan yung or madalas yung pag ano eh, pagtingin sa mga online shopping apps. Yes, oo.
Mm. Oo. Online shopping, 'di ba? Kasi minsan talaga nakaka-attempt, 'di ba, parang pagka wala kang disiplina talaga, ah, maiisip mo kailangan ko 'to kahit hindi naman talaga, yung mga gano'n. Mm.
Oo. Totoo, totoo. Kaya ngayon ako parang ano ako diyan, eh, kung ano lang yung kailangan ko talaga, yun lang yung bibilhin ko at saka sinabi ko sa sarili ko na kung gusto kong magkaroon ng mas malaking bagay, yung mas importante ba, parang gano'n, kailangan ano, kumbaga kailangan ko pigilan yung sarili ko or disiplinahin yung sarili ko na 'wag, ano yun, parang takaw tingin na kung ano yung makita, parang laging gusto. Pero sa totoo lang naman 'di mo naman magamit yung mga nabili mo, ganiyan, hindi mo naman ma-enjoy, ayun, nga iyon. Mm.
Mm. Oo. Oo. Oo, totoo. Mm. Kaya nga. Pero ikaw ba? Meron ka bang halimbawa na may gusto ka may gusto kang mabili tapos medyo may kamahalan, gano'n, tapos talagang pinag-ipunan mo hanggang sa nabili mo siya, yung gano'ng tipo?
Mm. Oo, ako siguro yung pinaka sa nung ano, ah, pagkatapos mag-college. Kasi ‘di ba, siyempre pagka naman estudyante ka, umaasa ka lang sa allowance sa binibigay ng parents mo, oo. So, pagkatapos mag-college wala ka ng allowance kasi ano, supposedly nagtatrabaho ka na or maghanap ka na ng trabaho, ganiyan. So, yung unang trabaho ko after kong maka-graduate, ay simpleng trabaho lang naman siya, ano lang siya, yung pagtu-tutor lang ng mga bata, parang gano'n. Tapos ano, ang unang-una kong binili or ang unang-una kong pinag-ipunan talaga is cellphone. Kasi yung cellphone na gamit ko nung college ako, ano ko siya, cellphone ko pa siya parang 4th year highschool pa ‘ko. So, oo, 5 years, tapos another year ng pag-iipon, bale 6 years kong gamit yung cellphone na yun na lumang luma na, ta's ano na siya, yung alam mo yung minsan oo, oo, parang gano'n, ta's minsan ano na siya, kusa na siya pumipindot, ganun, kahit ‘di ko ginagalaw. 'Yan, gano'n na siya. Kaya iyon.
Mm. Mm. Oo, sa allowance, eh. Mm, kil mm, totoo. Mm. Oo. Mm, matagal mo na siyang gamit? Mm. Ah, outdated na talaga, ‘di ba, parang gano'n? <laughs> Tsaka mabilis na sigurong ma-lowbatt ano, yung mga ganun, 'pag sobrang tagal na.
Ay, oo, mm. Mi a it took me some time bago nabili talaga siya. Kasi kahit na hindi naman masyadong mahal pero, ayun, tsaka ano yun, worth it para sa'kin kasi, alam mo yun, yung kumbaga pinagtrabahuhan ko siya talaga. Hindi ko siya hiningi sa parents ko, parang ikaw ba? Mm.
Mm. Oo, ‘di ba, parang ang sarap sa pakiramdam mo yung gano'n, ano? Ako naman kung aalalahanin ko, nung panahon kasi na siyempre nag-aaral, wala talaga tayo puro allowance lang, eh. Pero yung unang nabili ko rin na pinag-iipunan ko muna bago ko nabili, ah, sa'kin siguro yung gitara ko kasi talagang ano siya, ah, hindi naman din kamahalan pero siyempre ‘di ba, parang kung may mga priorities tayong iba, ‘di ba, parang ganun, eh, ah, kasi 'pag sabihin na natin yung parang gano'n eh, parang once yun, eh, parang gano'n, ‘di ba? Ayun, talagang pinag-ipunan ko siya unti-unti, talagang, ah, natuto rin akong kung paanong disiplinahin yung sarili ko. Kung ganun, iba pala yung pakiramdam 'pag gano'n na, "Uy, kahit papaano pala 'pag may gusto pala ako at nadidisiplina ako, nagagawan ko siya ng paraan." Kakong gano'n. Mm.
Oo. Oo, mm. Mm. Ah, okey. Oo. Oo, oo. Mm. Mm. Oo. Oo, tama. Some somehow parang ano siya, 'no, maliit na tagumpay para sa'yo kahit na kasi ano ka, naghi parang pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo, pinigilan mo yung sarili mong gumastos, ‘di ba, parang gano'n, mm.
Mm, totoo. Mm. Mm, at tsaka dun din nagsimula na parang, ah, pagkatapos kong mabili yun, ah, yung mga susunod na mga gusto ko, parang nag nagagawa ko nang pag-ipunan din, kumbaga dahil din dun, ‘di ba, parang, ah, siyempre hindi ka naman matatapos lang dun eh, ‘di ba, parang siyempre may mga iba ka pang kailangan o kaya naman siyempre 'pag ikaw bago ka nagtatrabaho, nandun ka sa phase na parang ine-enjoy mo yung sarili mo, ‘di ba, parang gusto mong mabili lahat ng gusto mo, ‘di ba, kahit papaano, ‘di ba? Kasi parang parte rin naman yun kasi, ‘di ba, ano ano pang sense kung magtatrabaho ka kung hindi mo naman din i ifu-fulfill yung para sa sarili mo, ‘di ba, parang kasama din naman talaga yun. So, ayun, parang ang laking bagay na, ah, may ganun tayong natutunan kasi parang hindi naman kasi tinuturo sa eskuwelahan yun, eh, 'no na, “Oh, gan’to ka, mag-ipon ka.” Eh, yung about sa mga finances, ‘di ba? Paano tayo magba-budget? Pero, iyon, parang sa sarili mo lang kasi natutunan yun, eh, kumbaga da nasa disiplina yun, ‘di ba?
Mm, oo. Mm. Oo, tama. Mm. Mm. Oo, 'yan. Oo, tama. Mm. Totoo. Mm. Oo. Oo. Na tama. Oo, at tsaka walang ibang magtuturo sa'yo niyan talaga. Kahit anong pilit ng ibang tao sa'yo kapag hindi mo ginusto, hindi mo siya matututunan talaga. 'Pag hindi mo tinuruan at dinisiplina yung sarili mo na mag-ipon, ‘di ba?
Hmm. Mm. Mm, alam mo ba, meron akong kaibigan dati na na malapit talaga kami. Tapos, eh, nagkwekwentuhan kami about sa mga personal naming bagay tapos, ah, napag-usapan namin about sa pag-iipon. Ah, siya kasi ma maano siya, magaling siya mag-ipon. Kaso ang nangyayari sabi niya sa akin, kada kada nalang siya makakapag-ipon siya, tapos halimbawa, ah, may goal siya, sabihin na natin 10,000, 'pag na-reach niya yung goal na yun, may may mga nangyayaring hindi maganda sa pamilya niya, may mga magkakasakit tapos nangangailangan ng pera, gano'ng parang kada nalang daw ganun, ilang beses na nangyari sa kaniya sa kaya minsan sabi niya parang ayoko na yata mag-ipon kasi parang parang may pinag-iipunan ako para pala dun kasi may mga magkakasakit. Tapos ang sabi ko lang sa kaniya, "Ay, hindi ka ba ba matutuwa kasi, ‘di ba, parang paano kung hin kung hindi ka nag-ipon, eh di ano yung gagastusin niyo?" ‘Di ba? Parang ganun nalang din, parang in positive way pa rin na hindi niya masamain yung tingin about sa pag-iipon din.
Mm. Hmm. Oo. Oo. Oo. Mhm. Mm. Oh. Mm. Oo. Hmm. Oo. May natutulungan. Tama. Mm. Hmm, tama nga naman. Eh, ikaw ba, may mga challenges ka ba sa pag-ipon? Paano mo nilalampasan yung mga 'yan, kagaya nung sa kaibigan mo?
Mm. Hmm. Oo, ano, kasi ako naman, eh, medyo minsan may pagka-impulsive din ako, aminado din ako diyan, eh. So, 'yon may mga pagkakataon na halimbawa, ang plano ko kasi linggo-linggo ko or every sahod gan'to 'yong inilalaan ko sa ipon ko, gan'yan. Oh, sa mga emergency funds, o kaya naman kung ano man bagay na gusto kong gawin. Ayun, minsan na nagagastos ko tapos sabi ko babawiin ko na lang sa susunod, gano'n. Pero, ah, siyempre ano naman, eh, parang parte yun, eh, 'di ba? O kaya naman may mga hindi din inaasahang gastos. Halimbawa, kasi minsan may sinusuportahan din akong kapatid na nag-aaral, eh. Tapos, eh, 'pag minsan may pagma pangangailangan siya sa eskwelahan, s'yempre mas priority ko yun na tulungan muna siya bago yung sa akin. Kaya yun, ayon din siguro. Ikaw ba?
Oo. Mm. Mm. Mm. Ah. Hmm. Hmm. Oo. Hmm, okey. Mm, oo. Ako naman siguro sa ngayon kasi wala naman, 'di naman ako pamilyado. So, tapos ano din wala din naman akong pinag-aaral kasi bunso ako. Wala akong pinag-aaral na kapatid, 'no? So, kumbaga ang pinakagastos ko lang talaga is 'yong, um, ambag ko sa bahay. Kasi kami ng mga kapatid ko meron kaming, halimbawa, 'yong pasa oo, siya sa kuryente, ako sa internet, yung isa sa tubig may ganun kami. So, yun lang yung pinaka pinagkakagastusan ko talaga. Tapos yung iba sa sarili ko na lang. Pero siguro dahil nga mas malaking bahagi ng sahod ko yung para sa sarili ko ano siya, yun yung pin parang pinakamalaking challenge. Yung ano kontrolin mo yung sarili mo na hindi porke pwede mo 'yan gastusin sa sarili mo ay dapat mong gastusin talaga lahat, parang ganon. So, ang pinaka-ano dun is ano dapat marunong kumbaga, marunong ka talagang ano magkontrol na huwag gumastos sa hindi mo kailangan. Tsaka, lalo na siguro yung ano isa pa sigurong challenge ko ay yung ay na, ah, na I mean na nae-experience ko, eh, yung kapag yung mga kaibigan ko nagyayaya ng kain-kain sa labas. Oo, kasi ano siya, eh, magastos. Oo, magastos siya kaso nung umpisa. Nung umpisa 'yan talaga yung parang parang hindi ko sila matanggihan na parang gusto ko rin naman talaga ding sumama kasi siyempre pagka hindi ka sumama mahuhuli ka dun sa mga kuwentuhan, gan'yan. Pero nung tumagal-tagal na parang sabi ko, wait lang linggo-linggo, every weekend kailangan naming lumabas sa labas, ay kumain sa labas. Tapos yung bawat pagkain namin alam mo 'yon 500, 600 pesos kagad isang meal lang parang gano'n. So, sabi ko, "Ay, hindi tama." Oo nga oo kaya sabi ko, "Ay, wait lang. Hindi tama." Kahit na sabihin mong meron akong pera para do'n hindi tama. So, ano ang ginawa ko is k ano na talaga ako humi-hindi ako, iyon importante pala 'yon yung marunong kang humindi. Oo.
Mm. Mm. Mm. Mm. Hati-hati kayo. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo, tama. Yun, isa pa yun. <chuckles> Hindi mo rin maiiwasan, eh, 'di ba? Oo. Mm. Mm, ma Mm. Mm. Oo. Mm, 'di ba? Magastos din talaga 'yan. Mm. Mm. Mm. Totoo 'yan. Kasi minsan kasi 'pagka, ah, sumasabay lang tayo parang, ah, sa, ah, ah, tayo rin yung nahihirapan, eh, 'no? Parang, ah, gusto lang natin makasabay, 'di ba, parang ganun, eh, 'di ba? Mm.
Hmm, 'no? Oo. mahirap i-maintain. <chuckles> Meron naman. Mm. Tama so, sabi ko ang ginagawa ko na lang is kapagka nagyaya sila parang nililimit ko yung sarili ko na hanggang ano lang ako, hanggang twice a month lang ako lalabas ng 'yong gagastos ng ganun. Tapos kung once a month lang 'yong yaya nila or once a month lang ako makasama, eh 'di, okey lang din. Pero gano'n hindi hindi dapat linggo-linggo kasi kumbaga kahit naman hindi ako sumama sa i sa kanila magkakaibigan pa rin naman kami. Oo, 'di ba? Parang gano'n. Ang importante yung quality nung oras niyo na magkakasama, 'di ba? Hindi yung kung lagi kang sumasama sa kanila. So, parang gano'n na lang. Para ano sayang din kasi 'yong pera. So, li ini-ipon ko na lang siya.
Mm. Mm. Hmm. Mm. Oo, totoo 'yan. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm. Tama, ano? Pero, ano ano, 'di ba, sabi mo nga ikaw parang ngayon, eh, wala ka pa namang pamilya. Kumbaga, ah, yung kinikita mo para sa'yo lang. Pero meron ka bang mga goals na gustong halimbawa, gusto mong maka-ipon para sa mga hinaharap yung mga ganong tipo. Ah, pinaghahandaan mo na ba yun or may kahit mga maliliit na bagay lang yung mga gano'ng tipo.
Parang gano'n. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Hmm. Ako sa ngayon kasi meron akong ano pinag-applyan ano nga ano sa BFP Bureau of Fire Protection. So, yung mismong application wala siyang bayad. Pero yung mismong application magastos siya kasi mamamasahe ka, kakain ka. Tas 'yong pag-aayos sa mga requirements and all that. Tapos kung sakali man na makapasa medyo magastos 'yong 'pag nasa loob ka na ng training. So, yun yung pinag-iipunan ko ngayon yung ang kung sakali man na makapasa ako at least meron akong pera na magagamit kung magti-training ako. Pero kung hindi palarin oh, 'di okey lang, puwede ko pa rin gamitin 'yong ipon ko para sa ibang bagay na importante din. Iyon, so, 'yon, sa ngayon 'yon 'yong ano ko 'yon 'yong goal ko 'yong makaipon ng enough na pera para may magamit ako sa pag-a-apply ko 'tsaka sa training, ayon. Oo, pero maganda 'yong tanong mo ha, kaya babalik ko sa'yo 'yan. Ikaw ba anong goal mo ngayon?
Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo. Oo, okey. Mm. Mm. Yan. <clears throat> Ako kasi dahil pamilyadong tao tapos may anak kami na 3 months old. Siyempre, ang goal ko lang naman talaga sa ngayon, eh, eh ma-provide ko lahat ng pangangailangan niya. At ang isa siguro sa pinaghahandaan ko yung first birthday niya. Kasi, ah, kahit simple lang pero siyempre habang tup ano, eh, parang mabilis lang yan, eh, 'di ba? Parang ngayon 3 months pero sa mga susunod na buwan magugulat ka na lang parang magbi-birthday na. So, isa yun sa pinaghahandaan ko rin na kahit na kahit papaano, 'di ba, iba rin 'pag baby kasi tapos, first birthday, 'di ba, parang gano'n. So, parang tradisyonal rin sa'min na dapat i-celebrate din namin tas isasabay na rin namin kasi yung binyag niya sa first birthday. Mm, isang gastos na lang. So, ayun siguro ano sa short term goals. Pero in the future, siyempre, ang goal ko rin talaga is makapag-ipon na rin para sa pag-aaral niya yung mga ganong tipo. Sabi nga sa'kin kasi mm, long term, eh. Sabi sa'kin nga ng magulang ko, ah, dapat ngayon pa lang pinag-iisipan mo na kung nag nag-iipon ka na para din sa pag-aaral. Magugulat ka na lang bib hmm, bilis lang yung taon magugulat ka pumapasok na sa eskuwela yan, oo, mga ganong tipo. So, yun talaga yun din talaga yung goals ko ngayon. So, yun parang unti-unti at hopefully, di ba, parang maging smooth sailing lang yung dating para paya tupad din lahat ng mga pag-iipon at yung pangarap din, ayan.
Hmm. Ayoko be. Mm, naman. Oo. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo, para isang gastos na lang. Mm. Mm, long term. Mm. Mm. Nag-aaral, oo. Hmm. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo, maganda yung sa'yo. Kasi ano kumbaga ano talaga or maganda yung goals natin pala pareho. Kasi may sense siya, hindi siya para lang sa gadget, gan'yan. May sense siya, mm, ayun. Pero ayun, mm, salamat sa time. Mm. Salamat din sa'yo. Hmm, paalam.
Mm. Oo. Mm. Totoo. Mm. Ayan, maraming maraming salamat sa oras mo, ah. Ayan, sige, paalam muna. Hanggang sa muli.